Heu, alors je voulais sav j je voulais savoir s'il y a quelque chose qui te rend triste dans ta vie professionnelle ou qui t'a rendu triste dans ton ancienne vie professionnelle et si tu en as eu une plus épanouie aujourd'hui?
Oui. Moui. Oui. Heu, ce qui peut me rendre triste dans la vie professionnelle? Alors actuellement, heu, pas grand chose. Heu, vu que je travaille à mon compte donc j'arrive à peu près à gérer les choses correctement à à bosser que quand c'est important, impératif, à ne pas abuser.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Super. Ouais, mmh mh. D'accord. Impératif. Mmh mh.
Parce que fait
C'est-à-dire, heu, ne pas abuser de de travail, avoir une ne pas avoir une grosse surchar une charge de travail?
Oui. Bah, en fait, en réalité. Heu, le travail que je fais à l'heure actuelle je j'ai plusieurs, heu, choses où je suis et heu, il ne me rend pas il ne me fatigue pas, il ne m'épuise pas, au contraire, je prends du plaisir au moment où je me retrouve à à travailler
Mmh mh. Mmh mh. D'accord, d'accord. Mmh mh. Mais super, c'est très important.
C'est le plus important moi je je rattache ça au bonheur. Quand on travaille et qu'on n'a pas l'impression de travailler.
Très, très important. D'accord Mmh mh.
On n'est pas loin du bonheur.
Bah, j'avoue. Non, je suis assez d'accord avec toi, je suis assez d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà rendu triste dans dans dans ta vie professionnelle?
Donc heu, ouais. Bah, par exemple, dans ce nouveau travail, ce qui peut me rendre triste, c'est de ne pas m'autoriser à profiter.
Mmh mh. Ouais. D'accord, c'est-à-dire? Je
M me priver un petit peu de loisir parce que j'accorde trop de temps au travail.
D'accord. Vu que c'est un travail qui te plaît donc, heu, tu fais plus d'heures?
C'est ça.
Mmh, ça te ça te dérange pas de faire plus d'heures parce que tu prends du plaisir. Mais ce qui te rend triste d'une autre part, c'est que tu passes trop de temps sur le travail du coup et moins, heu, à faire autre chose?
Exactement. C'est ça. Oui. C'est ça, moins de temps avec ma famille, avec mes amis, heu, pour mes loisirs.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
C'est, heu je considère presque le boulot comme, heu, comme un loisir.
D'accord, mais est-ce que tu n'as réellement pas de temps? Ou hem, ou est-ce que le fait que tu travailles trop, bah, au final, ça t'épuise, du coup, tu as pas la force de le faire?
Heu, non, heu, le travail ne m'épuise pas en réalité.
D'accord, après ça peut être une une ça peut être, heu, hem, physique ou mental, il y en a qui peut il y a des métiers qui qui te fatiguent mentalement et d'autres physiquement.
Oui. C'est vrai. Bah, là, il me fatigue ni mentalement ni physiquement c'est, hem, j je sais que c'est difficile à croire <chuckles> mais c'est réel, en fait, c'est la passion, quand on travaille dans dans un domaine qui nous passionne, bah, c'est vachement plus simple, c'est plus agréable, heu
Ah bah, c'est in c'est incroyable. Bah non, je te crois. Mmh mh. Mmh mh. Mais, heu j mmh, tu sais que je t'envie alors.
Merci. <chuckles> J je veux bien te croire.
J'ai j'ai toujours envié ce genre j'ai toujours envié les personnes qui ont trouvé qui ont réussi à trouver leur voie, heu, qui aiment leur boulot, heu, c'est leur passion. Ça pour moi j'ai <smacks lips> c'est vraiment quelque chose de comment dire? C'est quelque chose de spécial, heu
Oui. C'est vrai, hein. C'est oui, oui, oui.
et je trouve que c'est vraiment c'est incroyable. Heu, je je suis une personne qui a jamais réussi à trouver son dém domaine de prédilection.
Oui. D'accord, OK.
J'ai jamais, heu, eu, hem <smacks lips> voilà s une vraie passion dans la vie. Voilà. U une réelle passion. U une passion où je peux faire que ça et rien d'autre. J'aime un voilà, le coup de foudre, ça m'est jamais arrivé. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime quelque chose dans l'instant dans l'instant T. Pendant un bon moment, je vais faire que ça et puis au bout d'un moment je vais passer à autre chose.
D'accord. Un coup de foudre. OK. Oui. OK. Bah, OK. Bah, tu as une bonne adaptabilité. Tu as la possibilité de passer d'un domaine à un autre et ça reste un atout, mine de rien.
Oui. Mmh mh. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais heu, au final Au final, heu, ça rend ça peut rendre triste. J'ai, heu, bah s par exemple, heu, hem, j'ai travaillé dans le bâtiment je travaille dans le bâtiment depuis plusieurs années.
Heu, oui. D'accord.
Heu, au début voilà, j'étais super motivé et cetera, même si c'était un métier dur, même si c'était pas le métier de mes rêves, heu, j'y j'ai appris à le faire correctement. Voilà, j'ai eu des ambitions avec ça, et puis, heu j beh je me suis rendu compte, heu, au fil des années que ça me plaisait pas en fait. Pour quelque temps OK pas de souci, mais je me je je me projetais à l'avenir, je me disais: «Dans sois quand j'aurai 60 ans, est-ce que je pourrais toujours continuer à faire ce métier jusqu'à mes 60 ans?».
Oui. Oui. Très bien. OK. Oui. Oui. OK ouais. C'est compliqué, c'est physique.
Et et là, je voilà c je je trouve je trouve ça très, très compliqué. Heu, je me vois pas vivre comme je vis aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Je vois pas faire ce métier très difficile qui qui me qui m'esquinte le corps jusqu'à la fin de mes jours. Pour moi c'est pas une vie heureuse.
Oui, oui. Bien sûr. Mouais, c'est vrai. Tu as plus l'énergie pour, heu, pour, heu
Donc heu, voilà je s voilà, c'est ça, on a pas l'énergie, on a plus l'envie ou on a moi à m un moment donné j'avais plus de jours. Je sais a j'étais pas heureux en ap et ça touchait, heu à ce point j'étais pas heureux dans le sens où rien me faisait plaisir. Je prenais plus de goût à m'amuser, je prenais plus de goût à sortir, je prenais même plus le goût aux vacances. J'allais en vacances, j'étais en vacances, je profitais pas de mes vacances et je me je me demandais même parfois: «Quand est-ce que je rentre», je
Bien sûr. À ce point? OK. D'accord. Ah! Oui. À ce point là?
À ce point-là, c'était à ce point-là.
OK, donc ça t'a vraiment impacté finalement donc heu, ouais.
Ça m'a ç ça m'a énormément impacté, énormément. Au début je le gérais, j'étais motivé toujours et au bout d'un certain moment, heu, <blows air> c'est j'étais usé, ça m'a u énormément usé, j'ai eu vraiment une perte de morale, perte d'envie, perte de tout.
OK. Ouais. Oui. D'accord, OK. S
Et c'est là, à ce moment-là, c'est à moment donné c'est à ce moment là où je me suis posé les questions ou
Oui.
Est-ce que je dois continuer ou faire quelque chose d'autre?
Est-ce que par hasard, heu, ce que tu as ressenti donc heu heu, même en vacances, envie de rentrer, plus envie de rien, plus envie de loisir, ni de profiter, heu, est-ce que tu considérerais pas ça comme, peut-être, une petite dépression?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bah, ça peut être une ben, oui, ça ça peut être ben, j'ai jamais vu, heu c'est vrai que je ne me suis jamais vu d heu, dans ce sens-là mais oui, maintenant.
Oui.
Avec du recul, oui, je le vois, comme une petite dépression, ouais, c'est vrai. Bah, je savais pas comment le gérer. Je savais pas comment comment le prendre parce que ça m'était jamais arrivé.
D'accord. D'accord. Oui, c'est normal.
Mais maintenant, avec du recul, maintenant que ça va un petit peu mieux, heu, c'est vrai que ça pouvait, heu, ça pouvait être une s sorte de dépression et
Oui. OK. Bon, là, aujourd'hui, ça va mieux?
Aujourd'hui, ça va mieux, heu, j on va dire que je je vois les choses différemment. J'ai d'autres projets.
OK, ben, c'est le plus important. D'accord.
J'ai d'autres projets et et voilà, quoi. La vie continue donc heu
Très bien.
Voilà, je me focalise moins sur ce travail-là, j'essaie de de d'en faire un petit peu, de toujours travailler, mais sans, heu, trop me donner et heu, en me laissant le temps, un juste milieu, voilà, pour me laisser le temps, justement, de faire autre chose, de voir autre chose, de penser à autre chose.
OK, ouais. D'accord. OK, un juste milieu. Oui, OK. Et sans indiscrétion, tu bossais, heu, donc pour un employeur ou bien tu étais à ton compte? Oui.
J'étais j'étais à mon compte et heureusement que j'étais à mon compte.
Oui.
Parce qu'honnêtement, heu, si j'avais été, hem, employé, je pense que j'aurais, heu, j'aurais peut-être moins, heu, moins supporté la chose, quand même.
Dis-moi. Emp oui, employé oui. D'accord, donc le le côté employeur qui est derrière toi, qui te court après, qui te donne des ordres, ça ça te pose problème?
C'est ça c'est ça, des heures fi des heures fixes, heu, voilà. C'est vrai que, bon, heu, j'avais une une charge supplémentaire de travail en tant que patron, c'est-à-dire de trouver mes clients, de gérer mes chantiers, les devis, les factures, mais ça va, je trouvais que ce côté là n'était pas très très compliqué, donc, heu
Oui, OK, ouais, je comprends. Oui. Oui, bien sûr. Oui. D'accord.
donc heu, voilà, non, moi, vraiment, c'était plutôt le travail pur, heu, dans le bâtiment qui
OK, le travail en lui-même était gênant.
en lui-même était commençait à devenir gênant, ouais.
OK. OK, bah bah, c'est
Donc, le fait que je sois mon propre patron, bah, j'arrivais à à gérer mes heures. Il y a des jours où, vraiment, si j'avais pas envie de travailler, ça m'arrive ça m'arrivait souvent, hein, que j j'arrivais sur le travail et que, vraiment, j'avais aucune envie de démarrer.
Oui. Oui. Oui, oui, on est humain, hein. Oui. Ça m'est arrivé. J'ai eu des, heu, des emplois similaires, un petit peu. Heu, il y avait des jours où, vraiment, je n'avais pas envie du tout et heu, je pense que ma difficulté, donc ce qui a pu me rendre triste. C'est le fait d'avoir des managers, heu, un petit peu trop proches, un petit peu trop oppressants, qui surveillent tous nos faits et gestes.
Voilà. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Oui, bah, oui, non, ça, c'est c'est pas possible, c
C'est, heu, pas agréable.
C'est pas agréable du tout. Ça, ça m'est déjà arrivé une fois et et j'ai dit j'ai dit à la personne, je lui fait: «Écoute»
Pas du tout. D'accord.
«tu veux regarder, il y a pas de problème. Tu viens, tu regardes mais ne me dérange pas».
Ouais. C'est ça, je suis en train de travailler.
«ne me dérange pas. Si je me sens oppressé, j'arrête tout».
C'est ça. C'est exactement ça. Moi c'est ce qui s'est passé. La supérieure, elle était un peu trop collante et heu alors qu'à la base, heu, je me suis investi personnellement. Je l'ai aidée dans sa vie personnelle. Elle avait des soucis. Je l'ai aidée. Je suis intervenu avec un ami. On lui a réglé ses problèmes. On lui a on l'a placée dans un cocon de sécurité, si tu veux savoir parce qu'on l'appréciait sincèrement, tu vois?
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah oui. Et malgré ça, heu Mmh mh. OK. Mmh mh.
Et heu, bah, du jour au lendemain, son comportement a changé.
Incroyable! D'accord.
Et elle s'est mise à devenir oppressante, à resserrer l'étau et heu, bah, en fait je ne comprends pas. Si à la maison, heu, elle a des soucis, peut-être avec son mari, avec ses enfants, dans sa vie personnelle, OK. Mais ça ne sert à rien de retourner toutes ces choses contre moi.
Je comp Mmh mh. Bien sûr, surtout une personne qui t'a aidé dans la, heu, bah, une personne qui t'a aidé dans la vie. Comment tu peux te retourner comme ça face à lui et lui rendre limite, la vie impossible? Alors que c'est une personne qui a été, heu, b bienveillante avec toi. Moi je pense que ces gens-là, il faut faut faut ni les aider ni, heu, voilà, il faut faut croix rouge, ne plus les
C'est c'est pas à moi de subir. C'est ça. Je te jure. Complètement. Croix rouge. Croix rouge, ça, je pense que c'est le terme.
ne plus les calculer voilà, les les rayer de la carte.
C'est ça. Bah c'est ça, j'ai changé de manager, heu, directement et le le manager d'après était encore pire.
Mmh mh. Mmh mh. Elle était encore pire, oh mon Dieu!
Ouais. Mais c'est là que j'ai compris qu'il y avait peut-être un petit souci au niveau de la direction. On essayait de se débarrasser peut-être de moi ou je sais pas, j'ai j'ai, heu, je suis allé voir le
Mmh mh, non je comprends. Mmh mh, mmh. Mais est-ce que tu as demandé des explications?
Ouais? Oui.
À cette personne?
Oui. Je n'en ai pas eu, heu, des explications claires.
Qu'à t-elle heu. Tu n'as eu aucune aucune pe pas clair. OK. D'accord.
Non, rien de clair, tout était ambigu. Et chaque personne me disait quelque chose de différent.
Mmh mh. De différent ah ouais, ben c'est n'importe quoi.
C'est ça. Moi je supporte pas. Jouer au chat et à la souris
Ben non. Non, non, bien sûr, je comprends. Bah
ou de jouer à la enfin de faire la balle entre deux personnes. Non.
ben de après, j'ai l'impression, heu, quand on est employé surtout je vois ça de je vois plutôt ça de nos jours, hein, avant ça se faisait pas, avant on rentrait dans une boîte, on restait 35 ans jusqu'à la retraite et cetera
Oui. D'accord. C'est ça.
mais de nos jours, les jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression heu, vu qu'on peut travailler on peut trouver du travail plus facilement qu'avant. Enfin, quand je dis ça paraît-il. Donc, en en gros voilà, si la la personne qui veut chercher qui cherche, qui est sérieuse, qui a surtout des compétences, heu, on va dire des compétences un peu plus plus. Surtout en en termes de d'expérience ou alors, heu, de diplôme
Heu, paraît-il. Ah voilà. Oui. D'accord. Oui.
heu, moi je trouve, qu'aujourd'hui, hein, par rapport à avant, on a plus de liberté dans le sens où s'il y a quelque chose qui nous convient pas, les gens arrêtent. Ils ne continuent pas.
Oui. Bien sûr.
Donc voilà, il y a quelque chose, on vient, on travaille, ça me plaît pas, bam, j'arrête, je dépose ma lettre de démission, c'est devenu quelque chose de d'assez banal aujourd'hui.
C'est ça, c'est vrai, en plus.
Donc heu, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on a plus de chance de trouver du travail, c'est dans le sens où, voilà, les il y a beaucoup de gens qui quittent, heu, leur emploi donc qui sont obligés de recruter derrière et cetera.
Oui. Oui, il y a beaucoup de turn-over, c'est vrai.
Voilà, c'est ça, le turn-over est beaucoup plus présent, du coup, on a on va dire, plus de possibilités ou de heu, mmh, pa d'opportunités à saisir, exactement, c'est le mot clé que je cherche.
D'opportunités à saisir, oui, oui, je comprends. Bah, c'est vrai, il y a étant donné qu'il y a plus de turn-over. En fait, heu, la jeunesse se dit: «Voilà, ça me plaît pas, bah, je vais aller voir ailleurs».
Mmh mh. C'est ça, exactement.
«Ça me plaît pas, bah, je vais encore voir ailleurs». En fait, nous on est basés sur un système, celui de nos parents, un système un petit peu plus ancien, heu, on avait un CDI, bah, il fallait le garder.
C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Et le garder pendant, ouais, toute sa vie limite.
C'était une opportunité comme tu en auras jamais. C'est, heu, les 1ers mots de mon père pour mon 1er CDI: «Ne le quitte jamais».
Mmh mh. Mmh mh. Incroyable.
C'est une blague. Je c'est une blague, je remonte, heu heu, 15 ans en arrière, là, ça ça ça fait 15 ans, normalement, j'aurais dû être au même endroit.
Ah, sérieux, c'est une blague, ouais. Non mais heu Non, c'est ça, heu C'est ça. C'est ça, exactement, ouais. Bah, j'ai l'impression que le conseil de nos parents, aujourd'hui, heu, sont un peu erronés, sont un peu, dépassés par les le temps et les événements.
Mais c N oui. C'est ça. Exactement.
Voilà. Ils ont encore une vision d'il y a 30-40 ans en arrière alors que beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé depuis et heu, voilà, c'est pas forcément
Non mais c'est vrai. C'est ça. Ouais. Oui.
heu, les normes, aujourd'hui.
Totalement. L'évolution, elle est constante et heu, elle a ça évolue à une vitesse incroyable. Ça va tellement vite, heu, on a tellement de possibilités aujourd'hui. N'importe qui peut travailler de chez lui
C'est ça, exactement. Mmh mh. Mmh mh.
avec pas grand chose. C'est tellement agréable, heu, ça ouvre tellement de portes. Ça ça laisse des possibilités de carrière à gauche, à droite et même en autodidacte. C'est ça qui est incroyable.
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Ah, oui, c'est ça qui est ben q qui est qui est super et c'est moi, je trouve ça super, heu, le fait de pouvoir, heu heu, il y a une facilité, aujourd'hui, à pouvoir ouvrir sa propre entreprise, heu
Ouais. Exactement.
de se lancer en freelance. Il y a beau beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il faut juste savoir où et comment les saisir. Heu, je pense qu'une personne, heu, un peu maligne ou intelligente arrivera à se débrouiller, heu, de nos jours, plus facilement qu'il y a quelques années. Voilà.
Oui. Oui. Je pense. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, bah, on a aussi, heu, le CPF. Cette possibilité de de se former exactement, en continue. Puis on a l'intelligence artificielle qui peut nous aider à nous former ou à trouver les documents nécessaires pour apprendre un nouveau métier, se commencer à se former et se préformer. Ah, heu, non, c'est intéressant. Pour moi, aujourd'hui, on a énormément d'ouverture par rapport à avant.
C'est vrai, de de formations, hein. Bien sûr. Bien sûr. Mmh mh, mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Bien s bien sûr et c'est pour ça que je trouve que, bon c'est dommage pour certaines personnes, oui.
C'est ça, merci pour cet échange, en tout cas.
Merci.